Sosyal medyanın yaratıcılığına etkisi ne sence?
Eee, sosyal medyanın hem olumlu hem olumsuz etkileri var bence yaratıcılığa. Eee, çünkü 1.'si e, çünkü 1.'si çok zamanımızı çalabilecek, bizi, işte, eee, maalesef bağımlı yapabilecek, eee, bir araç. E, o öyle olunca, eee, o zaman diğer şeylere vakit kalmıyor. Vakit kalmayınca belki de işte düşünmeye de vakit kalmıyor, bir şeyi yapmaya da vakit kalmıyor ama bir yandan da tabii ki bize, yani, hiçbir zaman belki de göremeyeceğimiz, tanışamayacağımız insanları, yerleri, objeleri, işte, bir şeyleri karşımıza çıkardığı için de müthiş bir dünya. Yani, o yüzden de hayal dünyamızı, yaratıcılığımızı aslında bir taraftan da inanılmaz besleyecek olan bir şey.
Hımm. Ne gibi? Doğru, çok doğru. <chuckles> Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı.

Eee, artık geçme şeyine geldim ben yani artık, eee, onlara tahammül s seviyemi sanırım aştım. Ya, mesela atıyorum, işte, bu klasik mesela kedilerle, köpeklerle çekilen videolar. Yani 100.000.000 tane video var ve artık hani kedi, köpek görmek istemiyorum ki köpekleri çok severim. Yani hayvanları çok severim, özellikle köpekleri ama artık görmek istemiyorum. Çünkü hepsi birbirinin aynı ve hepsi sadece artık bana vakit kaybı gibi geliyor. Hâlbuki günde 1 tane, 2 tane karşıma çıksa, hani büyük keyifle, ilgiyle izlerim. "A! Neymiş, ne oluyor bu videoda?" diye ama yani bu kadar çok olunca, herkes aynı şeyi çekince hiç ilgimi çekmiyor. Onun dışında da, eee, genelde aynı içeriklere yani üç aşağı beş yukarı aynı içeriklerde olan videolar varsa ve benim ilgimi çekmiyorlarsa, yani hiç mesela benim alakam olmayan bir konu, hiç beni ilgilendirmeyen bir konuysa, o zaman orada, eee, genelde zaten bu bu tür şeyleri görmek istemiyorum seçeneği var ve onu seçiyorum çünkü mümkünse onu benim karşıma az çıkarmasını istiyorum. Ya, çünkü vakit kaybı.
<chuckles> Hıı. Evet. Hmm, anladım. Anladım. Hı hı. Anladım. Anladım, çok iyi anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Çok iyi. Çok iyi, verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyorsun. Peki şeyler hakkında ne düşünüyorsun? Mesela, iii, bazı topluluklar oluyor: kitap kulübü, resim yapma toplulukları, eee, fotoğraf kulübü ya da, işte, yemek yapma kulübü. Bunlar sence, eee, daha çok sosyalleşme amaçlı mı yoksa gerçekten kitap okuyucusunun bu kulüpte bir etkileşim ya da gerçek bir fotoğraf, eee, hobisi olanın buralarda etkileşimle yaratıcılığa katkısı olacağını düşünüyor musun?
Hı hı, hı hı, evet. Evet.